Oo 'di ba? <sniffs> Kasi parang, "Ay nako hindi 'to kakagat, baka kung ano pang sabihin sa'kin neto," 'di ba? Alam mo yung mga ganong bagay, parang, "Hala parang 'di naman siya papayag parang ayaw naman niya."
O. Oo, kaysa masungitan ka 'di ba? "O sige 'wag nalang, onting diperensya lang naman." <laughs>
Kaya nga "Parang ayaw mo naman pumayag, sige wag na ayaw mo naman, eh." <chuckles>
Oo.
Eh, yung mga ganong pagkakataon din na ano ko parang minsan kasi tatantyahin mo rin yung tao kung bukas ba siya, kung ayos ba sa kanya or hindi, 'di ba?
Oo tama. Pero ayun may mga pagkakataon ba na hindi mo na tinatangka makipagnegosasyon bukod sa kapag masungit yung tindera? <chuckles>
Ah, oo. Ayan 'no, lalo na para oo ang ano na naman dito kapag minsan ako yung buena mano parang ikaw yung unang bibili, parang ganun kasi parang ang hirap naman humingi ng ganun, eh. Minsan may pumapayag, minsan yung iba kasi parang ayaw nila kasi nga ikaw yung unang benta kaya ayaw nila na parang magpatalo magbigay ng discount o talo kaya minsan hindi na rin, hindi na rin ako masyadong nakikipagsabayan kapag ganon.
Ano? Oo. Oo. Ah, okey. Ako naman, ah, hindi ko na tinatangka kapag parang nakita ko na, nangangailangan talaga sila o kaya naman yung mga nagbebenta sa kalsada ganiyan, hindi ko na tinatawaran, kasi ayun tulong na lang din sa kanila, 'di ba? Tapos
Mm. Oo, ayan din no. Mm. Sang-ayon ako diyan, oo, sang-ayon din naman ako diyan kapag alam mo yung parang iyong sitwasyon talaga nila parang ang ano tignan, parang yun lang yung pinagkakabuhayan nila, hindi na rin ako masyado humingi lalo kung tama lang naman yung tubo 'di ba?
Ganon ka rin ba?

Oo, kapag may voucher, gamit agad. <chuckles> Ganiyan tayo, eh. Mm.
Kukunin mo talaga. Tama, alam mo yun hindi mong, i magdadalawang isip na anohin yung voucher, "Sige kunin na yan, anohin na natin yan voucher na yan," ganon.
O minsan nga kahit di mo kailangan mapapabili ka dahil may voucher o kaya, ayun di ka naman talaga dapat bibili pero para hindi nalang masayang yung voucher, mag-che-checkout ka na lang, <chuckles> 'di ba?
Tama, alam mo yun mag aano ka lang sa voucher 'no, hindi ka na aasa dun, kaya anuhin ka na talaga. Eh, yung ano ko, eh, pamimili. Eh, yung mga strategy ko, siyempre depende rin talaga kung saan ka mamimili, aanuhin mo rin talaga sa lugar, 'di ba?
Oo. Totoo.
Kung paano ka makipag negosasyon, hindi talaga puwedeng basta-basta ano lang ka lang ano, hingi ka na ng tawad.
Oo.